لأ لأ خلّيني أقول لِك، أول ما دخلت أنا كنت متحمس لفكرة الجيم، أول ما اشتركت لإن كانت أول مرّة يعني قبل كده ما كانش ليَّ تجارُب مع الجيم، فكنت كان في درجة حماس كبيرة، وكنت ماشي كل النظام ده كل الرحلة دي مع نفسي، كنت بقى باجيب التمارين من على النت من ناس مثلًا على اليوتيوب أو coaches أونلاين، كنت باجيب التمارين و وأقعُد بقى أضبّطها لنفسي، كل يوم مثلًا يعني أول يوم هنلعب مثلًا تمرين آآ كتف، نلع أجيب تمرينات الكتف كلها واشوف اللي أنا هاعرف ألعبها وانزل ألعبها، واشوف طريقة اللعب ازاي من على الفيديوهات وألعبها، وهكذا تاني يوم ألعب رِجل نفس الفكرة. كنت مقسّم الأيام يعني كل يوم هالعب تمرينة معينة و واعمل بقى إن أنا كنت بابدأ آه، وأكتب الأوزان اللي أنا بارفعها، بحيث إن لما اجي ألعب التمرينة تاني، يوم مثلًا ألعب كتف تاني مرّة، يبقى معايا الأوزان مرّة لعبت بيها أول مرّة، علشان إيه، أ أرفع أوزان أكتر، وادي ح ح حافز لنفسي إن أنا إيه آآ، باتطوّر أو كده.
تمام. إمم. كنت بتبقى متحمس يعني للتمرين. بتلعب أكتر، تمام، طب قُل لي أنت كانت أ كانت إيه أهدافك وأنت بتلعب التمرين دي؟ كنت عايز تِخسر وزن والّا بتضبّط صحتك والّا علشان مودَك اليومي، والّا علشان الطاقة وتبقى حاسس بنشاط طول اليوم، كنت بتر بتنزل الجيم وأنت حاطِط قدامك هدف إيه بالضبط؟
إمم. آه فدي الفكرة. آه، هو كان عندي يعني هدفين هُم ال اللي كانوا أكبر حاجة، هو طبعًا إن أنا أع يكون جسمي كويس، إن أنا هو مش مش أخسر وزن، لأ بالعكس أنا كنت عايز يعني أع أبني كُتلة عضلية ويكون جسمي رياضي وصحّي، تاني حاجة إن اشغل وقتي يعني، كان عندي وقت فراغ كبير في الأول آآ، فكنت م مش لاقي حاجة اعاملها فيه يعني، كنت بانزل أضيّع وقت، أنزل أصرف فلوسي، أنزل مع صحابي، فقلت لأ الفلوس اللي أنا باصرفها دي رُحت دفعت بيها اشتراك في الجيم. آه دفعت الاشتراك وقُلت بقى إيه أنزل في الجيم.
تمام. ال الجيم أفيد. آه. طيب حلو أوي، طب يعني أنت بعد ما حسيت بقى لك فترة إن أنت يعني فقَدت الدافع إن أنت تنزل تمارس التمارين بانتظام وترجع للجيم تاني، إيه الحاجات اللي أنت عملتها علشان ترجع للجيم تاني، وترجع بنفس نشاطك؟ جرّبت إن أنت تعمل حاجة والّا استسلمت للإحساس اللي أنت حاسُه؟